あの、ちょっと最近悩んでることがありまして。
ええええ。
なんかこうね、友達だったり、まあ、家族間とかでもそうなんですけど、こうプレゼントの交換だったりとか、まあ、あの、ランチとかね、夜ご飯とかに誘われて、そういったものを断れなくて、こう出費がかさむことが結構あって、そこをね、どのようにしてこう抑えたらいいかとか、断ったりしたらいいかっていうのが、ね、何かいいアドバイスみたいなのがあったらなと思ってるんですけど。
ええ。 うーん。 うん。 うんうん。 ええ。 うん。 ああ、そうなんですね。分かりました。あの、このね、なかなか断れないね、あの、そういったこう、なんとなく決まり事のようなね、やっぱりこう、色んなタイミングでありますよね。どうですか。ううん、あ、結構な頻度でそういった場面はありますか？
うん。 はい。 うん。 うーん。 そうなんです。 なんか、こうね、無い月は全然無かったりするんですけど、なんかね、みんなの、こう、気持ちのタイミングってなんか、合う何かがあるのか、こう、たまにその月にもう毎週、こう、予定が入りやすくなっちゃって、こう、その月に、こう、なので、何回も、こう、ランチだとか、夜ご飯が重なって、で、やっぱりそれぞれの人がね、みんな、あの、たくさんランチとかね、そういうとこ行っているとは限らないので、やっぱ結構皆さんその、あんまりこう友達同士のね、ランチで、節約とかってあんまりならないので。
ええ、え、ん。 うん。 うん。 あ、はあ、うん。 うんうん。 うん。 ええ。 そうですよね。なんかちょっと言い出しにくい場面でもありますよね。雰囲気もありますしね。うんうん。
そうなんです。 うん。そうなんです。そう、だからね、なんとなく、こう、私はいつも自分が決めるとかっていうより、誘われると、まあ、断れなくて、「行く」って言っちゃうからこそ、こう、なんかもうお店とかも、「なんかいいとこあったら言って」って、こう、相手に委ねてしまうので
うん。 ええ。 うんうん。 ああああ、なるほど。うんうん。
うーん、そこで結構ね、あの、「お、結構いいところのランチ、この子は行くんだな」と思うんですけど、そういったのを提案されて、まあ、そういったところ、やっぱ、自分がね、聞いちゃってるからあれなんですけど、やっぱ行くと、こうね、交通費とかも踏まえて、こう、しごせんとかは1回のランチとかだけでも、こうね、いってしまったりとか、なっちゃうんですよね。
うん、うん。 うん。 うん。 うーん。 そうですよね。ね、しかもなんか、「行くよ」って、ね、言ってしまった以上、なんとなく、こう、ご自身で選びにくかったりしますよね。相手の、こう、誘いに乗った以上、なんとなく、こう、えら相手がね、指定してきたところとか選んだところに行くことになるともう、なんか主導権が全然ないような状態って、少なからずありますよね。うんうん。
うん。 はい。 そう。 はい。 うん。 はい。 うん。はい。 あるんです。まあ、なかなかね、自分で決められない性格っていうのもあるからこそ、相手に決めてもらって、その方が、まあ、自分も楽だっていうのはありつつも、やっぱりね、それがいいとことかだったりすると、やっぱ重なると、あの、大変だなとか思ったりうーん、あとは年齢的にもそうなんですけど、やっぱ、こう、周りで出産をね、したり、あの、やっぱ結婚したりする方も、結構、やっぱね、20代後半から、やっぱ徐々に、こう、増えて、で、まあ、今現在は多分出産とかのピークいや、うーん、ピーク越えてきたぐらいかな、もう落ち着いてきたぐらいかもしれないんですけど
うーん。うん。 うんうん。 うんうん。 そうですね。ううーん。うーん。 うんうん。 うん。 うん。 うんうん。 ううん。 うんうん。 は。んん。うんうん。うーん。ねえ。
うん、なので、で、そこでの、こう、出費とかもかさんじゃうんですよね。
うん。 あ、ね、こういうのってなぜか、こう、わーっとね、また、っていうぐらいこうあっちこっちからね、いいお知らせが入ったりしますもんね。何かこうね、うん。ね、そういうところではなんか、こう、「私は、いいわ」ともね、当然言えるようなタイミングでなかったりとか、ね、何となくこうね、負担になったりもしますよね。あの、皆さんどうですか？そういう、例えば、こう、贈り物贈ったりとかいう時は、こう、それぞれがご用意されてとか、こう、予算をなんとなく決めていらっしゃいますか？
うん、はい。 うーん。 そうなんですよ。 うん。 言えないです。 うん。 うん。 うん。 あ、そうですね。私は割と、てか、周りもそうですけど、結構個人で買って渡しているってケースが多いんですよね。
うんうんうん。 うん。うん。 うーん。 うーん、なるうん。
なので、あの、ま、個人その、誰かとみんなであげるっていうことはあんまなくて、ま、個人であげるときの予算感は、ま、なんとなくはやっぱ出産なのか結婚なのかとかでもね、変わってきたりはするんですけど、ま、予算感はありますね。
ええええ。 うん。 うん。 うん。 ね、うん。 ね、何となく相場みたいなものもありますしね、「なんかこれ、これぐらいでいいのかな」とかね。うんうん。ねえ。やっぱり贈り物を断るっていうのはね、何かほんとに、あの、ね、ちょっとした誘いをランチの誘いを断るよりも、何となくね、こう、うう、え、断りにくいと言いますか、そこはなんかあんまりね、こう選択の余地がないかなと思うんですけれども、ね、例えばね、うん。でもなんかこう、ね、あの、送ったことによって何かこう嬉しい気持ちにもなりますし、ね。なんかこう、無下にお断りするってのもちょっと気が引ける部分ではありますよね。確かにね。うんうん、うーん。
あ、うん。 はい。うん。 うん。 はい。 うん。 確かに、うん。 はい。うん。 うん。 そうなんです。ね、確かに、あの、やっぱ喜ばしいことなので、それはね、すごく嬉しいので、こっちもね、喜んで欲しいって思えるようなね、ギフトを考えてあげるので、そこでね、やっぱ、あの、ま、損したとか、損得勘定ではね、渡してはないんですけど、やっぱ、まあ、重なった時の、なんていうんですかね、ああ、今月きついなっていう感じですよね。
うん。 うん。ええ。 うん。うんうん。 ね。うん。 うん。 うん。 うん。 うん。ね、なんかここはね、なんかこう、じゃあ来月どうしようみたいな感じになりますけれども、ほんとにね、今おっしゃったように、ちょっとこう出費が増えた月のね、あとは少し、こう、どこかで調整できればするとかいうのもね、うん、あの、ほんとにささやかながら、ちゃんとこう、ね、あの、1つの工夫としては成り立つと思いますし、ね、あとはほんとにもう、こう、ねえ、何て言うんでしょう、こう、お誘いが立て続けにあると、こう、出費がどうだというよりも、なんか、すね、やっぱりこう、健康面でとか、ね、ちょっと時間的な、うん、制限でとかね
うーん。 はい。 うん。 うん。 ああ。 うん。 はい。 うん。 うん。 はあ。 確かに。
別の理由でちょっとこう、実はちょっと1回お休みしてみようかななんていう気持ちが
うん。 ああ。
ね、芽生えたりするかもしれませんよね、うんうん。
うん。 確かに、その、そうですね、やっぱ断れないっていうのは思ってましたけど、ま、よくよく考えると、そうやって立て続けに予定が入っちゃう時って、やっぱり休みの日に入っちゃったりするので、そういった時ってほんとにゆっくり休めるところがないんですよね。
ん。ね。 うん。 うん、ふん。 うん。 うーん、うん。 なんかこう、空いてるとつい、「はいはい、行きます」みたいな感じに、ねえ、こう空いている以上うん、からこそなってしまったりしますけど、ねえ、でも
うん。 うん。 そう。 うん。 確かに。うん。
ね、でも、「ちょっと待てよ」とね、ご自身は、「今この休みの時間が必要なのか」とかね、ちょっとこう、ね、一瞬考えてみてから、空いてるけど、あえて「ノー」っていうこともね、ありかもしれませんね。うん。
うん。 うん。 あ、確かに。 そうですね、確かに、まあ、誘ってくれるから、まあ、嬉しい気持ちがあって、はい、はい、ってこう来てしまっていましたが
え、ん。 うん。 うん、うん。
確かにそのね、先々の事を考えた時に、やっぱね、どうしてもね、断れないようなもの、優先的にね、こう、それは、お祝いだったらお祝いで、それは断りたくないから行く。だけど、ぱりね、いつものね、何でもないランチとかだったら、まあ、やっぱ、重なっちゃったりして、こう、そこでね、無理くり入れて、体調を崩すよりは、やっぱそこはね、休みを優先して、「ちょっと最近忙しくって、ちょっと今月は難しいんだ」みたいな感じに言っても、別に悪くはないですもんね。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 ね。何かこう、来るもの拒まずですとね、本当にもう、いっぱい、いっぱいになって、本当にあっちもこっちも行かなきゃいけないとかね、出費も、うーん、そろそろキツいな、とかね、ちょっとこう、たたって来たな、みたいなところがあったりするかもしれませんし、まあ、そこはね、うん、お誘いの内容で、決めてみるとかね、例えばこう、ね、遠方からわざわざお友達が出て来てくれたりする時はありだけど、いつ、ランチの延長だったら、ちょっと今回、1回休むとかね、何かそううん、ね。
うん。 うん。 そう。 うん。 はい。 うん。 はい。 うん。 うん。 うん、なるほど。 そうですね、何かね、あんまりこう、ノーって言う事がね、出来なかった自分なんですけど、まあ、ね、どうやんわり言ったら良いかなとかも、ちょっと悩んじゃうんですよね。
う、うん。 うん。 うん、いやいや、うん。 うん、うん。 ね、何かやっぱりこうノーって言いにくいですよね、特にお友達でこう、お誘いがポーンと来ると、その場でね、何かノーって言うのは、ちょっとこう、ね、躊躇しちゃったり、確かに言いにくい事ではありますけれども、ま、ね、こう全体的なご自身のスケジュールを見てとか、今月の出費感みたいなものをちょっとこう思い出してみて、どうしようか、って言うね、うん、ね、うん。
うん。 はい。 うん。 うーん。 はい。 うん。 うん。 うん、はい。 ああ、そっか、その、その場でノーって言わなければ、確かに良いですもんね、一旦、ワンクッションね、予定を確認してみるからちょっと待ってって言う、何かね、考える時間を挟めば、自分もそこに余力やね、金銭的な余裕があるかも見直せますし、それでほんとにない場合は、ほんとにその、ね、余裕がない事をね、あの、ちゃんとこう伝えるなり、ま、それがね、ちょっと言いにくかったら、こう違う月って提案するとかもありですもんね。
うん。 うん。 うん。 うんうん。 うん、う。 ううん。 そうですね、うん、うん。 うん。 うーん、はい。 うん、あ、そうですよね、あの、ノーは、うん、ノーで、終わりではないですし、ね、逆に、ここはダメだけど、ね、別の形なら、イエスだよ、みたいなこう、ね、肯定的なうんうん、メッセージを、ね、こう出しておく、って言うのも、ひとつの賢い方法かもしれませんよね。
うん。 はい。 うん。 うん、ああ、うん。 うん。 あ、確かに、そうですね、何か、あの、今までね、こう言われたら、こう何か、断るのは嫌だ、とかね、あの、せっかくのお誘いだからとか思ってましたけど、確かに、その、断り方ですよね。ま、完全に断るじゃなくて別の提案をするとか、何かね、日程をずらすとか、何か、いろんなやり方があるなって、何か気づけました。
うん、う-う。 うん。 うん。 うん、ええ。 うん。うう。 うん。 うん。 うん。 ね、ま、ご自身のね、とにかく無理のない範囲でやって行くからこそ、ずっとね、続けられて、例えばこう、ギフト一つにしても、負担にならないとか、お誘いもね、ちょっと、いっぱいいっぱいにならない、うん、ほんとに、程よくそう言ったところのお付き合いをね、続けて行くって言うのも大切な事ですよね。うーん。
うん。 うん。 うん。 確かに、うん。 はい。 うん。 ああ、そうですね、何かあの、自分にね、負担のない付き合い方が、こう、見えて来た気がしました、今日はね、うん、お話聞いて下さって、ありがとうございました。
うん。 うん。 あ、そうですか。うん。 いえいえ、お役に立てて良かったです。